อืม คุณพอจะบอกหน่อยได้ไหมอะครับว่า มีการ หรือวิธีการฝึกพูดยังไง จะให้แบบไม่รับงานเพิ่ม แต่ แต่ว่ามันก็ยังสุภาพอยู่แบบเนี้ยครับ?
อืม อันนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะ เพราะว่ามันเหมือนเป็นการปฏิเสธอะไรสักอย่าง แต่ต้องไม่ทำร้ายความรู้สึกของคนที่เขามาให้งานเรา อย่างเงี้ย เอ่อ มันก็เลยค่อนข้างยากนะ สำหรับเรา แต่เมื่อก่อนน่ะ เราก็พูดไม่เป็นหรอกค่ะ แบบเลี่ยง ๆ อย่างเงี้ย เราพูดไม่เป็น แต่เราอะจะพูดตรง ๆ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ สมัยก่อนน่ะค่ะ อืม
อืม อะ ใช่ครับ อืม อืม ก็พยายามแบบนิดหนึ่ง เลี่ยง ๆ เอา อาจจะไม่ได้พูดตรงประเด็นมากสักเท่าไร อะไรแบบนี้ไหมครับ ใช่ไหม เป็นประมาณอย่างนั้นเนาะ?
อืม ไม่ หมาย หมายถึงว่า สมัยก่อนนะ อะ เราเกริ่นเลยแล้วกัน สมัย ใช่ สมัยที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ย มันเป็นสมัยแห่งความเกรงใจ เอางี้ดีกว่า แห่งความเกรงใจ เวลาใครมาขอให้ช่วยงาน หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็จะรับจบครบทุกงาน เลย <laughs> เขาเรียกว่าไม่ปฏิเสธ อา รับไว้ก่อน เพราะเราก็อยากให้เขาเนี่ยรู้สึกว่า เอ่อ เอา เอาง่าย ๆ เราก็อยากเป็นที่ยอมรับอะเนาะ 1 แล้ว 2 เนี่ยเรา ก็ไม่อยากให้คนอื่นน่ะเขาดูว่า เราไม่มืออาชีพ หรือว่าไม่เก่ง อะไรแบบเนี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ย! เวลามีใครมาขอให้เราช่วยงานอะไรอะ "ได้ค่ะพี่ ได้ค่ะ ได้ค่ะหัวหน้า" ได้ทุกงาน ได้เสียจนแบบไม่มีเวลาส่วนตัวเลย แบบเนี้ยค่ะ
อ๋อ ถ้าเป็นสมัยก่อน ได้ ๆ ๆ อืม ครับผม อืม รับไว้ก่อน <laughs> อืม อืม <chuckles> <laughs> เข้าใจเลยครับ เพราะว่าอันเนี้ยก็นะ ก็ เออ เข้าใจจริง ๆ ว่า เออ น่าจะมีแบบนี้กันหลาย ๆ คน เป็นกันเยอะเหมือนกัน ทีนี้อะครับ ข ขอแบบถามนิดหนึ่งได้ไหมว่า แล้วความรู้สึกของเราอะ ตอนนั้นน่ะที่แบบ เออ ก็อยากปฏิเสธเหมือนกันนะ แต่ก็ไม่ ไม่กล้าที่จะปฏิเสธตรง ๆ หรือแบบ เออ รับมาก่อนแล้วกัน แล้วเดี๋ยวค่อยทำ พอจะบอกได้ไหมครับ หรือว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่า ตอนนั้นน่ะรู้สึกยังไงบ้าง?